อืม เพราะว่าโดยตามที่ว่า อ่า กรมสุขภาพ หรือว่าตาม ที่คนที่สุขภาพดีเนาะ ก็คือเขาจะเอาของผู้หญิงเนี่ย เขาจะเอา น ส่วนสูงใช่ไหมคะ ส เป็นเซนติเมตร ลบด้วย 110 เซนติเมตร ก็จะเป็นน้ำหนักตัวที่อยู่ในเกณฑ์สุขภาพดี ในส่วนของเราเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 58 เนาะ อ่า แล้วทีนี้เราบอกว่าเราเกินมาที่เท่าไรนะคะ 60 กว่าใช่ไหม?
ค่ะ 64 ใช่ค่ะ
64, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ก็เกินมา 6- 6 กิโลเนาะ ค่ะ ก็ ก็ถือว่าอยู่ใน ในเกณฑ์ที่เกินน้ำหนักมาตรฐานเนาะ ค่ะ แล้วทีเนี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่า เอ่อ ก่อนหน้านั้นน่ะ เราก็ออกกำลังกาย แล้วก็อะไรมันก็ลดลงง่ายใช่ไหมคะ อันนี้เป็นเพราะว่าอายุเราที่เพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าคะ?
ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ อายุเพิ่มขึ้น ก็เลยแบบว่า เราก็เลยรู้สึกว่า อุ๊ย มัน มันดูเผาผลาญยากจังเลย เมื่อก่อนนี้คือแบบว่าเราอะแค่แบบ แค่แบบไปเดินคาร์ดีโอชั่วโมงหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ลดไป แล้วโล 2 โล ง่ายดายมาก แต่ตอนเนี้ยพอมันขึ้น พอมันขึ้นแล้วเราพยายามจะลดอะ ลดยากมากเลยอะค่ะ อืม แล้วอาหารไทยก็อร่อย ๆ ตอนกลับมา นี่คือกินเยอะกว่าตอนที่อยู่ที่อเมริกา อีก กินแบบหวาน ๆ น้ำชงนี่ชอบมากเลย ชา ชาตรามือ ชาไทย ชาไทยชอบมากค่ะ ต้องทานทุกวัน แต่ก็ทานแบบหวานน้อยนะ อืม แล้วก็โรตีเอย ของ หวาน ๆ เอย ข้าวมันไก่ <laughs> อะไรแบบนี้ชอบมาก
อือ ค่ะ ค่ะ เออ ค่ะ ค่ะ อืม เข้าใจเลยค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ตัวไหนคะ ชาไทยเหรอคะ? อืม อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ โอ้โฮ โฮ แต่ละอย่าง เออ ค่ะ อือฮึ ๆ ค่ะ อันนี้ก็เข้าใจเลยเนาะว่า แบบว่า เอ่อ เป็นเพราะว่าเราไปอยู่ต่างประเทศมา แล้วเราก็คิดถึงอาหารไทย อันนี้ไม่ได้เป็นแค่เรา เป็นกันทุกคนเลยค่ะ ส่วนใหญ่ที่ไปมาแล้ว ก็กลับมาก็จะกินเยอะขึ้นเนาะ ก็เป็นเรื่องปกติ ทีเนี้ยค่ะ แล้ววิธีที่เราลดน้ำหนักที่เราใช้ไปเนี่ยค่ะ มันใช้วิธีไหนไปบ้างแล้วอะคะ?
ค่ะ